Okay. Questa cosa comunque è molto molto importante, sentire di essere liberi anche all'interno del contesto familiare, forse soprattutto nel contesto familiare. Ehm
Sì, sicurame
ti capita mai di, ehm, ritrovarti a, ehm, essere un po' in difficoltà nel dire: "no", perché magari quel giro di parole che tu di solito utilizzi, non raggiunge l'altra persona e quindi n l'altra persona non capisce che è un no? E in magari insiste?
Sì. A voglia, uh!
Mh. E hai sai darmi un esempio?
Un sacco di volte. Uhm, una collega, molto pressante.
Ah. Okay. Ma ti dei ti chiede aiuto, tipo?
Uhm Mh, che non ha proprio, mhmm, misura del fatto che bisognerebbe capire che, insomma, ci sono dei limiti.
Mh.
Uhm, è una cosa che proprio le viene difficile, e va bene così. Cioè, n nel senso: va bene, l'accetto, però non deve diventare un <tsk>
Okay.

Ba devo dirti che ho semplicemente imparato a fare capire agli altri che, uhm, non tanto dire ehm, non tanto dire di no, no, così, okay. Ehm, ho imparato sì.
Okay. Mh-mh. Farlo capire.
Sì.
Okay. Ho capito.
Che dico, uno non si deve sentire in colpa, secondo me.
<chuckles> Okay, però magari eviti di dirlo così, diciamo, di getto, a dire: "No, no, guarda, meglio di no", però magari dici gi mi ci giri un po' intorno e fai capire comunque che non sei a disposizione.
Questo assolutamen
Mh ho capito.
Assoluta
E hai un modo differente di dire di no, magari a una persona a cui vuoi bene, rispetto a qualcun altro? Cioè, magari quella persona con cui a cui vuoi bene sei un po' più, ehm, dolce, cerchi comunque di sforzarti, oppure hai imparato a dire di no, a prescindere da chi ti trovi davanti?
Uhm, dunque, con la famiglia magari ancora ho qualche mhmm
Qualche remora.
qualche proble
Mh.
Sì, così, si. Uhm, più che altro perché, dico la famiglia, uhm, ce n'è 1, ehm, quindi va bene così, cioè non
Certo. Quindi magari con fratelli, sorelle, genitori? O anche con parenti meno stretti?
Assolutamente sì.
Ah, okay.
No, no, no, un man

Eccoci, allora parlando un po' di, ehm, relazioni interpersonali, hai un approccio particolare per riuscire a dire di no a qualcuno, senza però rischiare di creare un conflitto?
Beh, uhm, la me del passato ti direbbe di no, che lei non dice no, ehm, lo fa perché i no non non li ha mai detti. Io ti dico che, adesso, forse il modo più facile per per dire no, uhm, banalmente è fare capire il no, cioè <smacks lips> mhmm n non non bisognerebbe farsi tanti problemi nel dirlo così palesemente, però non non si dovrebbe nemmeno, uhm, lesinare la possibilità di adattare adottare dei comportamenti tali da, ehm, diciamo
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Okay, tu hai una regola base per dire: "Okay fino a qua posso dire di sì, più di quello non mi spingo?"
Ma, ehm, fino a quando me la sento e voglio dico di sì
Mh-mh.
dopodiché è no, punto.
Okay. Diciamo che ti ti tuteli, quindi l'importante comunque è tutelarsi, finché ci si può diciamo dare una mano, fare, eh, è, un conto, però poi è importante comunque tutelare se stessi.
Mh, nah. Sì. Esattamente.

Certo, anche perché non è il compito dei tuoi colleghi quello di istruirti, non vengono pagati per istruirti, cioè. Ogni tanto dovresti anche
Perfette, cioè, io posso farlo se hai bisogno però
Mh-mh, non sempre, altrimenti diventa un secondo lavoro.
Anche no, esa
Certo.
Ma a parte il secondo lavoro assolutamente, però diventa anche sfiancante, perché gli altri hanno una vita e poi se sei particolarmente empatico, ehm, puoi incontrare anche delle persone che magari prendono a cuore. Ehm, il problema che tu puoi puoi avere, e nel farlo non ti rendi conto che gli risucchi delle energie vitali, che poi diventa sempre di più, sempre di più, semp un chiedere sempre di più.
Mh-mh. Mh. <smacks lips> Ho capito.